Eu acho que eu tenho dificuldade de dizer "não", eu tinha até uma amiga que me chamava antigamente de "abraçadeira", eu abraçava todas as causas, né. Ela dizia: "Ai, mais trabalho, mais trabalho parece que fica feliz", ela ria, sabe. E hoje eu me dei conta nesse processo atual, que eu podia até tentar negociar e eu não negociei, eu aceitei fazer porque eu quis ajudar, assim, ele me perguntou se eu podia ajudar, blá blá blá e eu, na hora: "Claro vou ajudar.". Só que tudo parece fácil quando tá falando, mas na vida real é tem reuniões pesadas, discussões pesadas, nos 2 lugares, sabe? Nos 2 projetos, e eu e eu não precisava tá passando por isso, porque eu já tinha 1 que eu estava tocando, então bem complicado sabe. Muita coisa pro meu gosto, agora, eh, quando esse acabar eu vou conversar com ele, porque não tem condições, assim, mas aí eu não posso nem que recriminá-lo, porque eu disse "sim" entendeu. É. É óbvio, na cabeça dele, né, ele deve estar pensando: "Aceitou porque podia", né.
Uhum. Entendi. Uhum, uhum. Puxa vida. Sim, sim. Poxa vida. Sim. Tá. Que Porque você aceitou. Exato, exato. É, uma pena que você Sim, pois é, uma pena que você acabou se colocando nessa situação, né, e tá agora completamente sobrecarregada. Eh, mas mas com ele, com esse teu chefe, você já teve um fato, algum algum momento de ele ter te oferecido algo assim também, você falar: "Não, não dá porque eu não vou ter tempo.".
É isso. Bem ruim, bem ruim.